Знаешь, у меня такая ситуация, которой хотелось бы с тобой поделиться. Как-то так. Может быть, в голове всё уложится, поскольку скоро праздники, и меня пригласили на несколько мероприятий. Ну, таких: вечерние, по сути, вечериночки. И, м, у меня вот от последних, на которых я бывал, осталось, ну, смутное ощущение. То есть я просто долго на них не ходил, и я, ну, как-то очень зажато себя чувствую на них. То есть я не могу получать удовольствие. То есть я надеваю какую-то маску и вот в ней присутствую. Ну мне это, в общем-то, не нравится, и хотелось бы как-то от этого избавиться, ну, или принять это в себе. Может, это мой с единственный верный способ проживания. Вот хотел как раз с тобой это обсудить, ну, и как-то вот в себе разобраться вот. Можешь мне в этом помочь?
Так. Понимаю. Да, конечно, давай это обсудим. Ам, на самом деле такое чувство, оно, наверно, знакомо многим, а, когда приходится как будто бы носить, э, маску какую-то, да, это вот такое тихое напряжение. Вот, э, когда, вроде бы, может быть, э, свои люди даже, друзья, смех, музыка. Вот, а внутри может быть, наверно, ощущение, что как бы ты не здесь, а как будто вот исполняешь роль. Так вот ты себя чувствуешь?
Да. Да, именно так, э. Ну, дело в том, что иногда просто я, например, ну, надеваю какую-то маску, чтобы просто защищаться, а иногда я просто как-то так, ну, вовлекаюсь, и я понимаю, что, ну, это не я. То есть меня это настолько сильно истощает, что я потом очень долго восстанавливаюсь, там, могу больше недели, ну, то есть эмоционально восстанавливаюсь, конечно, не физически. Хотя и физически бывает, просто сплю даже.
Так. Конечно. Да, ам, это действительно, от этого можно сильно уставать. Вот, даже если вечер, например, прошел внешне хорошо, а, вот, м, это, ну, наверно, какой-то вот есть сдвиг, может быть, внутренний, который просит внимания. Э, давай попробуем в этом, м, разобраться. Вот, на самом деле быть собой- это тоже вот риск своего рода. А, риск быть не таким, э, не понравиться, быть непонятым, э. Вот, э. Может быть, ты стал более чувствительным к себе, э, а не менее социальным. Ну вот, м. А скажи, пожалуйста, вот такие уточняющие вопросы хочу тебе задать, чтобы лучше тебе понять. Ам, что вот именно ты называешь маской? Например, там, быть веселее, чем хочется, или говорить какие-то правильные вещи, скрывать усталость, может быть.
Полное Так. Я думаю, что как раз из всего перечисленного, в зависимости от ситуации. То есть, ну, скорее всего, я скрываю чаще всего свое истинное эмоциональное состояние. То есть, эм, м, у меня, может быть, даже, наверно, на контрасте. То есть если я, в принципе, в в в душе как-то там в в бурях переживаний каких-то нахожусь, то я это не буду проявлять. То есть на вопрос "как дела?" Я всегда отвечаю "хорошо", но иногда я там проявляю излишнюю активность, хотя мне это не нужно, мне нужно, скорее, ну, если не уединение, то гораздо более спокойный формат. То есть такое ощущение, что я действую просто на контрасте.
Так. Понимаю.
Вместо того, чтобы вот и искренне быть тем, кто я есть. Ну, то есть я действительно, да, ж ну, ж жду какого-то одобрения. Ну, в том смысле, что даже не столько одобрения, сколько вот не мешать всем остальным наслаждаться. То есть я делаю выбор не в пользу себя, а в пользу других. Ну, опять же, как мне это кажется, и делаю я, конечно, это неосознанно. То есть это я постфактум могу только оценить, а что вообще со мной произошло. То есть в моменте что-то включается, и я как-то так вот на н на это, хотел сказать, толпу, ну, на множество людей так реагирую.
Так. Так, да. Да. Мгм, поняла, да, спасибо, что ты так честно это рассказал. Ну, м, конечно, то, что ты описываешь- это изматывающее состояние, вот. Когда внутри одно, а снаружи приходится делать другое. И, конечно, тело это в этой ситуации чувствует это первым. И какая-то усталость, и, может быть, раздражение, и вот ощущение, что тебя как будто нет. Вот. Конечно, это, м
М, м, да, м.
выматывает. Вот. Но, м, я так понимаю, что ты таким образом, возможно, защищаешь свое вот это уязвимое, а, состояние. А скажи вот, э, есть, например, м, на этих вечеринках хотя бы 1 человек, рядом с которым маска спадает чуть-чуть?
Ну, б безусловно, то есть, в принципе-то, для меня как раз прошлый период жизни был х характерен тем, что я, ну, то есть, из меня, э, плохой, э, человек, который там коммуницирует на вечеринках.
Так.
То есть были, э, когда особенно большие мероприятия, там, нетворкинг и так далее, я как раз из тех, кто с кем пришёл, с тем весь вечер провёл, с тем же ушёл.
Поняла.
Ну, то есть я в точности на этих вечеринках отсутствую. Ну, то есть то, за чем другие ходят- это общаться, знакомиться, коммуницировать- я это игнорировал. Вот. Но поскольку сейчас образ жизни немножко иной, и, конечно, есть такие люди, но я же тоже хожу, в принципе, за тем же самым. Ну, то есть, и и искать людей, познавать что-то новое, но мне это с трудом удаётся. И я вот понимаю, что, возможно, я из-за того, что защищаюсь, я, может быть, даже закрываюсь от каких-то людей.
Да. А, м, видишь, у тебя, конечно, это, а, нел нелёгкая ситуация, а, в которой, а, м, ты оказался. А. И, э, в этом, м, наверное, есть тоже какая-то зрелость, что ты это приз пры признаёшь. Вот, м. И если, э, эта, ва маска спадает только, там, с некоторыми людьми- это, т ну, наверное, какой-то отбор, э, вот. Э, и, м, может быть, с трудом, вот ты говоришь, что др с трудом познаётся даётся познавать других людей. Я в этом слышу, знаешь, не холость и не закрытость, а такую какую-то, может быть, усталость от поверхностного контакта. А, м.
Ну да. Ну, может.
Мгм.
Ну, есть есть такое, да.
Мгм.
Ну, просто, э, р раньше просто, э, в маске, ну, была проблема какая? Что я настолько привыкал к какому-то образу, и люди реагировали на маску, а не на меня, а потом мне её снять не удавалось уже даже в процессе следующего общения. Ну, то есть, люди хотели видеть меня таким, вот каким я был в начале. То есть, как говорят, что 1 впечатление не изменить. То есть вот эта вот маска, она кому-то нравится, и люди согласны общаться не со мной, а с этой маской.
А, м да. Так. Да, это интересное наблюдение. А то, что ты это заметил. И мне жаль, что ты, э, так чувствуешь. Вот, м. Потому что это, м, действительно внутренний какой-то конфликт. Вот, э, и получается, у, м, у тебя есть вот этот образ, который ты вынужден держать. Э, вот. И получается такая ловушка, да, я уже начал, теперь вот нельзя остановиться. А, они хотят видеть, м, маску, а не меня. Вот, э. И тоже, вот ну, а наверно, н ты н надеваешь её, возможно, чтобы не быть отвергнутым или непонятым. Вот, как ты говорил, тоже не создавать напряжение, к какому-то ожиданиям среды, соответственность, а. Да, ну, м, знаешь, наверно, а вот люди, они у действительно часто привязываются к роли, а не к живому человеку. Но, а, это тоже не потому, что с тобой что-то не так, да, а потому что не все тоже умеют быть рядом с живыми состояниями. Вот, некоторые способны выдерживать радость, лёгкость, активность, но не выдерживают, там, тишину, замедление или какие-то сложные эмоции. Э, вот. <clears throat> И ты знаешь, э, тогда вот они хотят видеть эту маску, потому что с ней им проще, ам.
Ну да. Да. М. Безуслов Согласен. Согласен.
Да, но не все люди, на самом деле, которые реагируют на эту маску, они в твои люди. И это не приговор, а такой своего рода фильтр. Вот, потому что вот те люди, с кем маску ф нельзя снять это, ну, тоже не не провал или ошибка. Это, наверно, ограничение их глубины, а не твоей, ам. Знаешь, вот можно, ну, такой ря вариант рассмотреть. Э, начать вот делать это мягко, нь не ломая себя, да. Может быть, не снимать эту маску полностью, да, потому что это может быть страшно, э, вот, а чуть-чуть ослаблять её. То есть, например, быть менее активным, чем обычно, да. Позволить себе какую-то паузу в разговоре, не поддерживать тему, которая не отвлекается, не шутить, там, если не хочется. И посмотреть, кто остаётся рядом, а кто теряет интерес. Вот ну это не тест, а наблюдение. Что ты об этом думаешь?
Ну, в принципе, я пробовал это делать, просто тут дело в том, что, ну, это, конечно, мои внутренние сомнения, то есть здесь, наверное, вряд ли будет какой-то правильный вариант. То есть я пытаюсь просто в себе разобраться, а не найти какую-то инструкцию по применению. Дело в том, что когда я использую маску, и если она, что называется, не привлекательна, ну, не выигрышна, я же могу тоже не угадать с ней, и люди меня отвергают, не принимают, то у меня нет этой боли. Ну то есть я не испытываю негативных ощущений. А вот когда я являюсь самим собой, и меня не принимают, вот здесь, конечно, боль чувствуется. То есть то самое вот это отв отвержение, и оно, конечно, болезненно. Я вполне себе понимаю, что, ну, например, в каких-то конкурентных средах, ну где конкурируют за внимание к себе, а, я себя чувствую очень дискомфортно.
Так. Понимаю. Да. М-да.
Но то, что ты говоришь, что ждать, выбирать своих людей, оно, в принципе, на уровне мозга мне понятно. И наверное, и физически это, м, организм мой понимает, потому что отторгает не своих людей. Но из-за того, что <swallows> где-то картинки в моей голове вот этих вот вечеринок и ожидания от них. Они всё-таки для меня, с одной стороны, где я раскован, и меня принимают такой, какой я есть. Но в итоге как раз то диссонанс, что приходя уже на место, вот эти иллюзии спадают и я вижу, в общем, настоящих, а может, и не настоящих людей, которые чаще всего, конечно, меня не принимают. Вот. И вот и из-за этого п происходит. Вот. Вот твои идеи ка как практические решения, они удобные, ну и опять же, здесь это длительный процесс. То есть я не могу в одномоментно это сделать. Но, по крайней мере, стратегически могу шагать в этом направлении. Поэтому спасибо за рекомендацию. Думаю можно будет воспользоваться.
Мгм. Да. Да, на самом деле ты проходишь н такой непро а, непростой и честный этап. И, ам, н надеюсь, эм, у тебя получится разобраться, а, в себе.
Спасибо. Спасибо большое, мне как-то легче стало.